Alors, j'aimerais te parler d'une d'une problématique de vie en ce qui me concerne, heu, c'est que je je je j'ai tendance à être, heu heu, assez créatif, à faire plein de choses, à j'ai plein de projets différents tout le temps, je peux faire autant de construire des meubles que faire de de la pyrogravure, heu, de la calligraphie, heu, je fais même du vitrail, heu heu, en association à côté enfin je il y a plein de choses que que j'adore faire. Heu, et puis globalement dans ma vie je je monte des projets aussi professionnels de de de création d'entreprise à l'heure actuelle. Enfin donc de création d'entreprise. J'ai une entreprise, heu, mais on a plein de projets dans l'entreprise, heu et le problème, c'est que beaucoup de choses m'intéressent, heu, j'ai beaucoup d'idées qui me viennent, heu et j'ai du mal à finalement à, mmh, à à filtrer un peu tout ça et en fait à prioriser, heu, mes mes actions par rapport à toutes les inspirations que je peux avoir à droite à gauche et ça c'est c'est c'est un peu problématique parce qu'au final, je suis assez dispersé dans tout ça.
D'accord. Mmh. Aha. D'accord, ouais je comprends totalement. Alors déjà, c'est une superbe chose déjà que, bah, tu es quelqu'un de créatif et qui fait pas mal de choses, heu heu oui comme dit, créatives et qui et qui et qui a beaucoup d'idées. C'est une bonne chose, mais c'est vrai que, heu, je peux aussi comprendre que bah, quand on a tellement d'idées, tellement d'inspiration, ça peut devenir beaucoup et on sait plus trop, heu, où donner la tête. Hem
Ah bah, oui, je me pollue tout seul, je vais dans tous les sens en fait et finalement, hem, je peux commencer 15 trucs, mais mais le problème, c'est que pas forcément aller au bout du d'1 seule idée parce que, heu, parce que je ron j'ai trop de choses en même temps en fait qui viennent.
D'accord, donc toi, aujourd'hui, tu aimerais quand même, heu, bah, un peu réduire, en fait, heu heu, 1°, bah, heu, tout ce que tu fais aujourd'hui, heu, te concentrer, sur un un peu moins de choses, mais aussi, heu, être en capacité de, heu, bah, de savoir si, heu heu, bah, l l'idée que que si, par exemple, tu as une idée, heu, de savoir, est-ce que tu veux vraiment le faire ou pas, c'est ça?
C'est un peu ça, parce que le le le là où c'est, hem, difficile à gérer, alors, heu, voilà, je montre un peu un côté jovial en disant: «Je suis créatif, ci et ça», donc ça c'est c'est super quelque part, mais mais en même temps, hem, là où c'est, hem, problématique, heu, et et frustrant et parfois même décourageant, finalement, c'est c'est que, du coup, j'arrive pas à avoir une vraie ligne directrice et heu, je vais partout, mais je vais nulle part, au final, et et et moi-même, ça me parfois, ça me frustre et ça me ça m'énerve à on parce que, je me dis, heu: «Mais ça sert à rien si c'est pour rien faire complètement».
Mmh mh. Mmh mh. D'accord, OK, je je je vois totalement et heu, parmi tout ce que tu fais, est-ce que tu dirais qu'il y a quand même une certaine, heu, hiérarchie? Est-ce qu'il y a des activités, heu, enfin, certaines choses, que que tu fais qui sont, selon toi, plus, heu, plus importantes que d'autres?
Alors, à l'heure actuelle, heu heu, précisément, en ce moment, hein, je suis je suis sur un un grand projet de création d'entreprise, donc il y a il y a il y a il y a quand même, voilà, une ligne directrice, qui est quand même, hem, primordiale. Heu, néanmoins, j'ai un peu toujours cette problématique dans la création, c'est qu'on a des idées qui vont un peu partout et là, heu, là, c'est vrai que ça fait ça fait 1 mois, heu, que que j'ai l'impression qu'à force d'avoir des idées dans tous les sens, bah, on on est un peu sur un point de blocage, heu, sur l'avancée, justement. Parce qu'il y a il y a trop d'idées, trop de choses qui vont partout et et on n on priorise pas assez finalement le là où on avance et j'ai l'impression qu'on est un peu sur un point de blocage, là, et c'est et et ça m'énerve un peu de pas réussir à prioriser la la la bonne, hem, la bonne idée pour, heu, pour aller de l'avant sur sur ce projet, hem, mais mais ça reste quand même, dans tout ce qu'il y a autour, là, la ligne directrice du moment.
Mmh. D'accord, je comprends et hem donc voilà, pour essayer un petit peu de plus comprendre, j'aimerais juste te demander, hem, bah, ces sources ouais.
Et je me perds mais malgré tout, c'est vrai qu excuse moi, heu, mais pour terminer, malgré tout, je me perds quand même à côté, heu, parce que je fais plein d'autres choses en même temps, parce que je fais un projet de vidéo pour mon fils qui va avoir ses 18 ans, parce que je fais un projet, heu, pour ma petite, heu, parce que je sais qu'elle va adorer ça, je suis en train de lui construire un truc, heu, là dans le jardin, heu, mais mais malgré tout, j'arrive quand même- même si j'ai une ligne directrice- à me perdre à à essayer de faire 15 trucs en même temps.
Non, il y a pas de soucis. Mmh mh. OK d'accord, donc en fait- tu me dis si je me trompe hein- mais d'après ce que je comprends, heu, d'un côté tu as beaucoup de d'idées qui qui t qui viennent, heu, qui te qui te viennent à la tête, heu, tous les jours, heu, notamment pour heu, pour ton projet, mais aussi à côté de ce projet-là, heu, tu as aussi ce truc où, heu, bah, voilà tu te disperses beaucoup, heu, dans plein d'autres projets, heu, que tu fais en même temps, c'est ça?
Moui. C'est un peu ça et du coup, les journées sont surchargées et, heu, peut-être un p en partie inutilement, et et j'arrive pas à à cadrer ça.
OK, d'accord. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'abord qu'on se concentre un peu sur le le projet en lui-même et le problème de de d'avoir, hem, heu, bah, comme tu as dit heu, plein d'idées en même temps. Tu sais pas trop quoi en faire et tu sais pas sur le sur quelle idée te concentrer
Oui.
hem, alors je voulais te demander, bah justement, bah, ces idées, heu, est-ce qu'elles proviennent d'une source précise ou est-ce que c'est juste, heu, en général, ç heu, ça vient comme ça?
Heu, il y a eu, hem il y a eu un point de départ qui est venu d'une sollicitation, on m'a proposé de de rentrer sur un projet professionnel. J'ai trouvé le projet génial, heu, l'i l'idée de base, heu, super et je me suis dit: «Allez, on y va.» Heu, de là on est rentré dans une une réflexion commune avec un un associé et un investisseur qui arrivait derrière sur sur le projet et heu et dans cette réflexion, bah, est née finalement pas mal d'autres idées, heu, que pour, heu, pour pour étayer et puis un peu accroître le le la portée du projet. Heu et puis, heu, on on s'est un peu emballés finalement sur plein de trucs, heu, alors peut-être que que mon associé est un peu comme moi et du coup ça va un peu dans tous les sens. Heu, et hem et ouais, heu, et et ces idées peuvent venir autant d'une situation actuelle. Heu, là en l'occurrence, on est sur heu le le projet de création, c'est on on est parti d'un projet dans l'IA et de ce projet sur l'IA, on a développé jusqu'au niveau juridique et des avocats, mais c'est un un contexte et des articles sur lesquels on est tombés qui nous ont dit: «Bah tiens ça pourrait être intéressant de partir là-dedans» et puis par contact, heu, des avocats avec qui on était en relation qui qui ont trouvé l'idée, on leur a balancé l'idée comme ça, ils ont trouvé ça sympa et et on s'est dit: «bah tiens, on a un créneau, il faut qu'on y aille.» Et heu, de là, ça a rebondi sur, heu, pas mal d'autres choses et puis, bam, bam, d'idées en idées, on part d'un truc à un autre et et parfois on se concentre peut-être pas assez sur le l'idée de base. On part un peu trop partout et du coup, ouais, heu, faut qu'on faut qu'on filtre un peu tout ça quoi au final.
Mmh mh. D'accord. D'accord, oui non, je je vois totalement et hem, et et jusque là, bah, du coup, est-ce que vous avez essayé de mettre, heu, de mettre des choses en place, justement, pour essayer de comme dit, heu: «filtrer ces idées»? Ou est-ce que, heu, là, on va dire, vous êtes, heu, entre guillemets «au point zéro» ou heu, vous essayez vraiment de trouver une solution?
Bah, je dirais qu'on est, hem, on est un peu retombé, finalement, parce que cette inertie, elle est partout à un moment donné, on s'est tellement perdu qu'on a un peu revenu à un point de départ à se dire: «Heu, ouais, mais au final, ça va pas». On est un peu trop parti dans tous les sens. Il y a une belle idée de base et il y a un début de développement qui est lancé parce qu'on a un développeur, aussi, derrière, heu, qui a, lui, 25 ingénieurs derrière, et qui a commencé à travailler sur le projet et là, on s'est on on a peur d'avoir perdu un peu de temps, finalement, on est un peu trop dans tous les sens, et faut absolument qu'on trouve un moyen de de canaliser, de recentrer.
Mmh mh. Oui, je vois, c'est vrai que voilà, quand quand on part un petit peu dans tous les sens, heu, ça peut être une bonne chose, mais souvent, heu, bah, comme on comme on dit, hein: «quand quand on fait beaucoup de choses, heu, au final, on on fait rien». Hem, mais, hem, alors, moi, ce que je voulais te te proposer alors, tu me dis, heu, ce que tu en penses, hein, tu me dis si tu penses que c'est intéressant pour, heu, pour toi et et heu, et pour ton équipe. Hem, est-ce que tu tu penses que ce serait possible de de se mettre, heu, une sorte de procédé où dès que vous avez une idée, hem, en fait, ce serait peut-être u une sorte de liste d'étapes, heu, de de s de, mmh, de critères, heu heu, c'est-à-dire q des critères qui qui vont, heu heu, dire si l'idée, heu, est-ce qu'elle est bonne ou pas pour le projet que vous réalisez actuellement?
Ouais c'est ça. Ouais, oui, tu veux dire, réaliser une sorte de notation, finalement, sur les idées et essayer de de, hem, d'aller un peu sur un mode entonnoir pour, heu, pour canaliser tout ça.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, faudrait faudrait vraiment qu'on le fasse, c'est vrai. Faut faut qu'on structure la démarche et heu et effectivement, donner des critères de notation ou des critères qualitatifs et puis, heu, ouais, on pourrait définir un certain nombre de critères et puis, heu, et puis, valider selon qu'on remplisse ou non ces critères, heu, en cherchant des critères objectifs et c'est vrai, sortir un petit peu du du côté, heu, fou-fou de je dirais, de de de l'inspiration de base finalement et et et se centrer un peu sur le mode objectif, pour avancer.
Oui, c'est ça, parce que, heu heu, c'est vrai qu'avoir plein d'idées, c'est super. Mais, hem, pour avancer surtout dans un projet, heu comme ça- qui est super d'ailleurs- hem, c'est quand même important de, bah, justement, se concentrer, heu, bah, sur une chose à la fois, donc, heu, explorer une idée, heu, voir ce que ça donne et si jamais ça marche ou ça marche pas, bah, ensuite on on on passe à autre chose. Et c'est vrai que si
Ouais. Ouais. Ouais, on y on y conscient on est conscient qu'il faut les structurer, hein, mais, c'est vrai que le c'est le, hem là, on est dans la phase où faut qu'on définisse vraiment sur, comment on va les structurer, pour, heu, pour avancer concrètement, mais, c'est vrai que là, donner, heu ce que tu disais, donner une base de de notation, finalement, heu et heu et avancer étape par étape en presque, en notant chaque étape. Ce ç ça me fait dire ça, ce que tu disais et et c'est vrai que sur chaque étape avoir cette base de notation et et en gros, voilà, une fois qu'on a tout checké, bah, on peut passer à l'étape suivante ou sinon, c'est il y a qu'il y a un problème, ça pourrait être intéressant pour, heu, pour avancer un peu plus concrètement, oui.
Mmh mh. Oui, c'est ça et puis, après, heu, en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment, bah, adapter cette liste de critères, adapter cet entonnoir, vraiment, à votre objectif, heu, final. Heu, donc si je sais pas, voilà, l'objectif c'est, heu heu, voilà, heu, avoir, heu faire 1 000 000 de revenus d'ici la fin de l'année, heu, bah, vous faites, heu, une liste, heu, par rapport à ça, voir si s les idées que vous avez, est-ce qu'elles sont, heu, faisables, est-ce qu'elles sont, heu, tout simplement juste applicables dans vos projets?
OuI. Oui, c'est vrai qu'il faut, finalement, heu, concrétiser l'idée par l'objectif final et puis, avoir un oui, heu, ce que je dis ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, heu, ce que tu m'as fait penser, mais, c'est repartir sur l'entonnoir, finalement, qui qui nous amène de cette idée, cette inspiration, toutes ces idées et les mettre dedans pour, hem, pour avancer vers, vraiment, l'objectif final. Faut qu'on visualise l'objectif final et heu, qu'on s'en donne un très concret et qu'on qu'on ait cette check-list pour, heu, pour avancer, ouais, de manière vraiment plus concrète. C'est je pense que c'est ça qui nous manquait et heu, c'est de d'a heu, de de, hem, d'avoir cette, heu, ces étapes, très concrètement, heu, définies et faut qu'on faut qu'on cadre ça, c'est sûr, oui.
Oui. Ouais. C'est ça.
C'est ouais, c'est pas simple, effectivement, mais oui, si on se force pas et si on se fait pas souffrance pour, hem, mettre en place, heu, ça, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas donc heu, donc ouais, en tout cas, c'est un, mmh c'est un bon tips pour qu'on puisse, heu n c cette histoire de de notation, c'est vrai que je l'avais pas pensée dans ce sens-là. Je voyais bien on était on est en train de définir les différentes étapes pour avancer, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à établir une sorte de check-list de notation, heu, comme tu disais pour, heu, pour vraiment aller de l'avant sur le sujet et heu et pouvoir, heu, valider, heu, si si les étapes définies, finalement, sont bonnes ou pas, donc heu, moi, je vais retenir ça et je vais essayer de travailler dessus, et et en parler, heu, ça pourrait être intéressant.
Mmh mh. Oui, après, de toute façon, écoute, heu, je vois que vous êtes sur, heu, sur la bonne voie, enfin, vous êtes clairement dans une optique, heu, d'amélioration et puis, heu, rien que le fait que tu es venu pour en parler, je vois que enfin clairement, c'est c'est une super chose, donc heu, en tout cas, heu, je crois en vous et puis, je suis sûr que vous allez arriver à filtrer toutes ces idées et à, au final, faire quelque chose de super.
Mmh. Bah, merci pour ton écoute et heu, voilà, en parler, de toute façon, ça aide toujours à à finalement, à toi soi-même chercher les solutions et en s'aidant de de de ce qu'on peut entendre. Merci beaucoup.
Et il y a pas de souci.